Verdade, outra coisa que realmente eu também não pensei, até por, sei lá, não ser, sei lá, não parecer ser inconveniente, né? De ter que, ah, procurar saber, mas acho que seria interessante sim. Eu não tenho nada a perder.
Uhum. É, eu entendo. Sim, porque mostra também interesse da sua parte, sabe. Eu acho legal, eu acho que seria uma boa ideia.
Isso. Isso. Olha, v v vo vou anotar realmente essas dicas, porque eu vou realmente fazer. E e só em tá conversando aqui contigo, de uma certa forma já melhorou bastante, sabe, a minha autoconfiança, já melhorou bastante os meus pensamentos, porque eu estava muito, aí, pensando coisas assim ma mu muito para baixo, olha, sei se vale a pena, mas você me fez enxergar que, realmente vale, é algo que eu quero, é o que eu projeto. Então eu acredito que eu posso sim, permanecer e perseverar nisso. Olha, muito obrigado.
Sim. Hum. Ai, que bom. Uhum. Não, mas eu imagino. Sim. Exato. Com certeza. Olha, de nada, viu. <laughs>
Muito. Ah, tá certo. E e assim, eu espero que na próxima vez citi né, a gente se falar eu eu venha com boas notícias, eu acredito que sim.
Não, com certeza, viu? Vai dar tudo certo. Vai correr bem.
E e desde já, eu já te agradeço pela minha vaga no próximo concurso porque você vai ter, o dedinho ali
Ai, de nada, viu. Vai dar certo e no que você precisar eu tô por aqui.
Obrigado.